Ừm, có nha. Cái này là, ờ, mình thấy rất là nhiều luôn. Giống như, kiểu là, hôm nào mà mình bỏ bữa ăn sáng á thì, ờ, khi mà mình, ờ, ờ, mình cố gắng, ơ, giống như là tập trung ở trong cái cuộc họp nhưng mà đôi khi mình cảm thấy bị chóng mặt nè, rồi cũng hông có tập trung nhiều khi mà, ờ, sếp, ơ, kiểu là, mô tả cái công việc rồi, à, cần phải làm gì trong ngày hôm đó hoặc là cần phải, ơ, ờ, nói chuyện với khách hàng như thế nào. Thì, ờ, kiểu giống như là, bởi vì mình hông ăn sáng á, do đó là mình hay bị chóng mặt nè, rồi khó tập trung, rồi, ờ, đôi khi, kiểu là, ờ, cũng cảm giác là bị buồn nôn á. Ờ, giống như là cái bao tử nó cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều luôn.
Ừm. Ừm, ô kê, ô kê, cũng đừng có lo lắng quá. Kiểu m như mình theo bạn chia sẻ như vậy thì bạn cũng đã có nỗ lực rất là nhiều rồi, đúng hông? Ờ, vậy thì không biết là, kiểu, bạn có cái giới hạn ăn uống nào hay không? Kiểu như, bạn, à, có cái đồ ăn nào bạn bị dị ứng hay là bạn đang trong một cái trong một chế độ ăn chay, ăn kiêng này kia hay không?
Ờ, thì hiện tại là mình cũng đang, ơ, ở trong cái chế độ là ăn kiêng á bạn. Kiểu như là bởi vì c dạo gần đây do mà mình, kiểu, bị, ờ, áp lực cũng nhiều. Ờ, do đó là mình hay ăn đồ ăn vặt nè, rồi uống trà sữa nè. Do đó cái, ơ, cái, ơ, cân cũng cân nặng của mình nó cũng, ơ, tăng rất là nhiều luôn. Vì vậy á thì mình cũng, kiểu là, cũng giảm cân rồi, ờ, ờ, kiêng ăn một số món. Ờ, do đó là cái việc mà đó là cũng là một phần, ờ, cái việc mà mình kiêng ăn sáng. Bên cạnh cái việc là công việc bận rộn đi thì, ờ, đôi khi mình cũng, ơ, kiểu, giảm cân á, đó cũng bỏ bữa ăn sáng nữa.
Ừm. Ừm, mình hiểu cảm giác đó ha. Kiểu chắc nó cũng đó không có dễ dàng gì đâu khi mà bạn phải kiêng ăn sáng như vậy. Vậy thì chất lượng cái, kiểu, bạn giấc ngủ của bạn thì sao ta? Nó có, kiểu, bị ảnh hưởng hay không? Kiểu như là, bạn có thức khuya hay là giấc ngủ bạn không sâu hay không? Và có khi nào là có thể là cái bữa tối á do bạn ăn quá muộn hoặc là quá no á kìa, cho nên là nó ảnh hưởng đến trực tiếp cái cảm giác đói vào buổi sáng của bạn hay không?
Ờ, đúng, khi mà bạn nói thì mình mới, ơ, để ý nha. Giống như là buổi tối thì mình cũng hay, ơ, thức khuya á. Do đó là sáng thì, ờ, kiểu là, mình cũng, ơ, dậy khá là trễ rồi, à, lật đật đi làm. Rồi đến chỗ làm thì lại bỏ bữa sáng. Do đó là, ờ, vừa bỏ bữa sáng rồi lại, kiểu là, ờ, thức khuya nữa cho nên nó cũng ảnh hưởng một phần nào đó về cái sức khỏe của mình.
Ừm. Đúng rồi, mình nghĩ là, ờ, cái chuyện này thì cũng rất là nhiều người gặp phải đó, không để riêng mình bạn đâu, bạn đừng cũng có lo lắng quá ha. Ờ, không biết là, kiểu, cái bạn có gặp phải một cái, gọi là, cái rào cản khó khăn nào hay không để ngăn cản cái việc ăn sáng, như là có phải bạn lại cải phải nấu nướng này kia hay là phải dọn dẹp này kia, hay đơn giản là bạn, kiểu, không có cái gì ví dụ là ở nhà bạn bạn không có đồ ch ừm, sẵn để nấu ở trong tủ lạnh đồ chẳng hạn?
Ừm, thì thường sáng á là mình, ờ, ờ, kiểu là, đi dọc đường có cái gì mà sẵn mua được thì mình mua thôi, chứ mình cũng hông có nấu nướng hay là như thế nào hết. Ờ, thì, kiểu là, mình, ờ, mình thấy gì mình mua được thì mua thôi. Cho nên đôi khi á, ờ, khi mà mình mua xong thì tới chỗ làm á, ờ, có những cái hôm mà mình cũng hông có thích ăn cái món đó. Do đó là đó là cũng là một trong những nguyên nhân mà mình bỏ bữa á.